Mm, siguro kapag dumating yung time na ano.
Ma ano?
Si siguro kapag dumating yung time na ka kaya ko na rin.
Wow, sa tingin ko naman kaya mo na ngayon, eh, oo.
<chuckles>
26 oh, kaya mo na yan. Ika nga 'di ba? Hindi pa pala, hindi pa hindi pa pala ready.
Hindi pa, masakit, eh, <laughs> siguro o Oo, hindi pa, kaya nga hindi ayaw na ulit, eh. <laughs>
Nato-trauma ka? Hindi ka ma-trauma.
Hindi naman yung parang ano lang, ayaw ko lang ulit magkamali or
Ah.
makapili ng mali.
Pero ito ba, sa tingin mo gaano kahalaga ang pagpapatawad sa sarili o sa iba para maka move-on nang tuluyan?
Kailangan, hindi <chuckles> Oo kailangan magpatawad pero hindi mo kailangan ibigay agad yung pa ano yung pagpapatawad, hayaan mo yung sarili mo na ano, damhin yung sakit muna, yung ano, yung parang hanapin mo yung <laughs> i-feel mo muna para hindi masyadong
Oo, tama, tama. Oo, damhin. Parang tino-torture mo yung sarili mo. <laughs>
Ah so, para ya ano kasi darating <laughs> Hindi naman, kasi darating naman yung time talaga na mapapatawad mo yung tao,' tsaka yung sitwasyon.
Di na damhin Oo. Oo tama, tama, tama.
Hindi mo kailangang ipilit yung sarili mo.

Tama. Um, sa akin kapag nasa sitwasyon ako na parang may masakit or sinaktan ako ng isang tao, um, ginagawa ko talaga is parang ayoko muna siyang makita. Yung parang nilalayo ko yung sarili ko sa kanya, sa mga bagay na, ah, sa mga bagay na ginawa niya sa'kin or sa mga bagay na pinagsamahan na namin o yung parang isolation.
Oo. Ah. Pinaayos ulit. Oo, inaayos ulit.
Kasi parang kapag gano'n na nakikita ko siya lagi or nakakausap ko siya or parang simpleng naalala ko siya parang mas
Nagiging marupok ka ay nagiging marupok ka. <chuckles>
<chuckles> Pero mas lalo kasing masakit 'pag lalo mo siyang na nakikita tapos nakikita mo siyang masaya. Ah? <chuckles>
Ah, masakit pala. Oo. Akala ko ano, eh, nagiging marupok ka tapos sasabihing, "Ah, sige, bati na tayo." Ah, hindi pala. <chuckles>
Ay hindi. <chuckles> Ay hindi. Lalo na kapag alam ko naman na ano, yung parang kasalanan niya talaga tapos hindi siya deserve patawarin. Parang ayokong bumalik ulit dun sa sitwasyon at sa tao. Parang 1 is enough, <chuckles> mga gano'n. 1 lang sapat na. <chuckles>
Oo. Oo, tama. Wow. Oo, talaga, syempre. Masama yung sobra, eh. Masama talaga yung sobra.
Kaso bakit mo pa naman ibabalik oo. Tsaka wag mong ibalik yung taong ano, yung batong, um, inumpog niya sa'yo.
Oo, tama. So, ito ba, ano sa ano ang mga paraan na ginagawa mo para, ah, maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan?
Ah, sa'kin siguro'y hinaya
Naggi-gym ka ba o nagses-stress eating
Ano, siguro sa'kin, hindi. Ayoko ng stress stress eating.
nag nag nagka-cut. Ito, nag nagka-cut ka ba ng hair?
Ah? Ay hindi. <chuckles> Ano sa'kin
Ah, akala ko, new hair, new beginning, uy.
Hindi, ayoko. Isang beses na lang ako magpagupit sa isang taon.
<chuckles> Di ba? Ah. Oh, naka-long hair pala.
Oo.
Maganda, maganda. Oo.
Pero sa'kin ginagawa ko, ah, madalas ay hindi naman. Sa'kin ginagawa ko madalas para makalimot is yung parang tinatanggap slowly tinatanggap ko sa sarili ko na hanggang dun lang kami. Yung parang ano
Oo.
yung alam kong hindi ko na siya kailangang i ah, wala ng, ano yung parang wala ng continuation yung mga bagay na ano, sinimulan namin. Yung hanggang dun nala na lang na lang kami tapos unti-unti maglalaka magse-separate ways na kami.
Ay 'eto ano na Oo, yung

Oo nakakainis din minsan pero kailangan talaga kailangan, it's part of growing up.
Kasi parang oo, tsaka dun mo din mapapalaya yung sarili mo mapapalaya yung sarili mo, dun sa sakit.
Oo. Oo tama, tama. So kailangan talaga kailangan din talagang ano ah, ako suggest to talaga kailangan din talagang mag-travel, ah. Ikaw ba nakapag-travel ka na ba?
Ah. <laughs> Parang hindi pa.
Ah, lokal yung ibang cities, mga ganon?
Uy, oo, yung pero yung parang ang gusto ko kasi talagang gawin yung parang ano yung aakyat ng bundok, may ano, yung dun ka sa pinakataas oo, dun ka sa pinakat oo hiking.
Yung isas Ah, more on ano ka hiking ano yun yung yung napapasigaw ka 'pag dating sa itaas.
<laughs> One-time ginawa namin yun ng ano oo, one time ginawa namin yun ng kapati ay ng kaibigan ko.
Oo, ah bagay yun sa'yo. Ng ex mo? Ah, akala ko akala ko yung ex mo.
Hindi, <laughs> kaibigan ko.
Ah hindi pala, hindi pala. Oo kaibigan pala, oo, maganda din yun.
Pero nahirapan lang ka na namro <chuckles> namroblema lang kami pauwi kasi ano wala na kaming masakyan pauwi.
Oo.
Mas na stress ako dun. <chuckles>
Ah, ah. <laughs>
Hmm.
Kaso ayun, patapos na yung ano natin ano oras oo.
Sa ngayon o oo.
So kung ikaw pa ikaw pa rin mamaya, sa travel tayo ayun paalam at maraming salamat sa'yo.
Oo, paalam. Ah sige, ba ba-bye.
Ba-bye.

Kumain ka na po ba?
Sana hindi masyado rin. Um, opo, kakatapos ko lang po, kayo po ba?
Oo, sana all. Ako eh, magba-brunch na lang siguro.
Ano, bakit? Ah, brunch na, sabagay mag-aano na din, magla-lunchtime na din.
Brunch na lang, oo. Oo, magba-brunch na lang ako kasi ano, ah 'pag breakfast kasi, marami akong naiisip eh, tungkol sa mga, tungkol sa mga bagay na masasakit na alaala sa akin, so, ikaw ba?
Ay, ganun? <chuckles> Umaga ka nagda-drama? <chuckles>
Oo. Oo, umagang-umaga nagda-drama, simula ng araw 'di 'ba. <chuckles>
Ako kapag ano. Oo, ako kapag ano, gabi dun kung marami dumaan, doon maraming pumapasok sa isip ko, lalo na yung mga ano, alam mo yung mga masasakit.
Ah. Ih Hala, naku, mahirap yan pag gabi kasi
Oo nga.
ano eh parang
Ara
Parang yung sa whole day mo na ano eh, at the end, negative yung ano mo.
Marami. Oo, parang hindi rin naman ma maganda na simulan mo yung ano, yung araw mo ng negative. <chuckles> Pero ayun, since pinag-uusapan na rin, ah, Oo, since pinag-uusapan na rin naman natin, ah, may tanong ako.
Sabagay, sabagay, oh. Oh, ano po.